Ja, ähm, ich würde gern mit dir 'n Thema besprechen und da vielleicht auch so 'n paar Tipps, Hinweise, Hilfestellungen, wie auch immer abgreifen von dir. Das glaube ich, <giggles> so eins der Urprobleme der Menschheit ist, äh, nämlich, ähm, ja, wie gehe ich mit der Angst vor dem Unbekannten um, ja? Ähm, das ist ja der ne, das alte Bild von, äh, gehe ich in die Höhle rein, ist da 'n Säbelzahntiger drin, ja? Also, das Unbekannte hat dem Menschen und das hat sich ja bis heute nicht geändert, immer schon Angst eingeflößt und da Angst, ja, nicht unbedingt immer was Positives sein muss, ja, dass uns, äh, ne, ähm, in Gefahrensituationen hilft, sondern einfach lähmen kann, vielleicht sogar über längere Zeiträume, möchte ich eigentlich eher in die Richtung, dass ich also meine Angst vor Unbekannten abbauen kann. Irgendwas, was dir dazu einfällt?
Mhm. Ja klar, also in, ähm zu aller erst mal möchte ich mich bedanken für ähm, also dass du, äh, dich so mitteilst und grade das ist ja vor allem ein sehr verletzliches Thema, mit dem, äh, viele, äh, zu kämpfen haben. Und, ähm, zu aller erst mal würde ich dich gerne mal ganz klar fragen, hast du denn in letzter Zeit etwas Neues ausprobiert, vor dem du vorher vielleicht Angst gehabt hast und wie hat sich das für dich entwickelt? Fällt dir da was ein spontan?
Mhm. Also, da müsst ich tatsächlich 'n paar Sekunden überlegen, in letzter Zeit was Neues ausprobiert
Oder auch generell vielleicht, äh, gibt's 'n großes Ereignis in deinem Leben, wo du mal gedacht hast, okay, da hast du jetzt schon relativ viel Bammel vor gehabt und das hat sich dann eben entwickelt und du hast es dann eben doch bist es doch angegangen.
Mhm. Ja, ähm, äh, ich sage mal, in in, äh, früheren Lebensabschnitten war's eher so, dass ich zu wenig, äh, Angst, ja, und vielleicht auch Respekt vor gewissen Situationen hatte und da sehr leichtfertig reingegangen bin. Das habe ich dann, ähm, 'n paarmal in meinem Leben wirklich, äh, sehr, ähm, teuer bezahlen müssen und natürlich dann auch bereut im Nachhinein. Ähm, das hat mich dann dazu gebracht, ja, weil man mich auch früher immer so als leichtfertig, Bruder Leichtfuß und so bezeichnet hat, dachte ich: „Na ja okay, irgendwas scheint ja da dran zu sein.“ Und habe mich dann, glaube ich, selbst konditioniert, ja, dass ich also, äh, da zurückhaltender geworden bin. Und wenn man so durch die Lebensjahrzehnte schreitet, ja, je weiter man da fortgeschritten ist, desto g größer wird auch merkwürdigerweise dann halt die Unsicherheit, äh, wenn man unbekannte, äh, Situationen antrifft. Ja, das ist ist glaube ich vielleicht auch einfach so im im äh, in der menschlichen Struktur verankert. Ähm, also insofern, äh, ja, also, hm, ich habe mir früher nie vorstellen können aber das ist nicht wirklich mit Angst verknüpft, aber irgendwie schon, also, mit Unsicherheit zumindest. Ähm, ich konnte mir früher nie vorstellen können zum Beispiel sehr eng, äh, und vertraut mit Kindern zu sein. Also, Kinder waren jetzt nie irgendwie 'n Aspekt in meinem Leben, ja, wo ich gesagt habe: „Ja, lass ich mich drauf ein oder ach, das wird schon irgendwie“, ja und, äh, ja, da bin ich plötzlich, äh, <chuckles> so quasi über Nacht, äh, zu 5 Stiefkindern gekommen und d die sind alle erwachsen und, äh, haben dann jetzt mittlerweile selbst schon Kinder, also Enkel. Und, äh, das hat mich am Anfang, ähm, ich sage mal, nach nachdem die aus der völlig, ähm, wie soll ich sagen, neutralen Phase raus waren, also wo wo die einfach nur rumliegen und nichts machen außer zu äh, ne, an der Flasche zur nuckeln oder sonst was. Also, wenn die sich selbst, äh, weiterentwickeln und Persönlichkeiten werden, die mit einem interagieren wollen, äh, das hat mich schon irgendwie unsicher gemacht, ja, weil ich bin halt relativ alt geworden, sage ich mal, ohne jemals mit dieser Thematik in Berührung zu kommen. Und das hat auch 'n bisschen mit Drückebergerei zu tun vielleicht, ja. Und plötzlich habe ich aber die Situation, ja. Ich habe also einen äh, ja, äh, einen, wie soll ich sagen, 'ne, äh ja, 'ne ganze Reihe von kleinen Menschen um mich herum, die alle jetzt, äh, unaufhaltsam größer werden. Und der Älteste ist halt auch schon, äh, so weit, dass der mit mir 'ne Beziehung aufgebaut hat und ich zu ihm. Und das war für mich irgendwie
Mhm. Okay, ja. Total. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
hu, also doch schon 'ne starke Herausforderung, ja.
Das glaube ich dir. Also, grade der Umgang mi mit Kindern ist ja auch was ganz Besonderes und, ähm, stellt auch für viele Menschen eine Herausforderung vor, vor allem wenn du eben auch in die Rolle, sage ich mal, äh, reingefallen bist, ähm, und, äh, da eben auch direkt von 0 auf 100 gingst. Also, du hast ja gesagt, „von heute auf morgen hattest du dann 5 Stiefkinder“ und wenn die dann eben auch noch mal Kinder mit reinbringen, dann ist das ja auf einmal auch 'ne riesen Familie, mit der man sich da auseinandersetzt und sehr viel mehr Sozialem, was man halt vorher hatte. Ähm, 1 Frage hätte ich jetzt noch und zwar vor allem in Bezug auf die Angst jetzt vor diesem Unbekannten, vielleicht auch die Unsicherheiten, die du da gespürt hast. Ähm, f welche Sorgen hast du dir denn eigentlich so an sich gemacht, jetzt vielleicht auch in der konkreten Situation? Was war das denn, vor dem du so 'n bisschen Bammel hattest?
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ganz klassisch, äh, Versagensängste natürlich. Bin ich überhaupt dieser Rolle gewachsen? Äh, bringe ich das mit, was man dazu haben muss? Äh, verursache ich Schäden am Ende? Ja, äh, all diese Unsicherheiten und auch Ängste hatte ich natürlich, weil, äh, das ist ja, ne, jetzt irgendwie, ähm, 'ne besondere Situation, wie du auch gesagt hast. Es geht hier nicht um Baumaschinen, es geht hier um kleine Lebewesen, die sich noch entwickeln. Und <blows air> ja, ich weiß, ich habe in meinem Leben nie so den Ruf gehabt irgendwie, ähm, besonders gut darin zu sein, auf Menschen einzugehen und jetzt, äh, bin ich halt konfrontiert mit diesen sich noch kleinen entwickelnden Menschen und da dachte ich: „Oh, hu, das ist vielleicht zu viel für dich“.
Ja. Ja. Ja, das kann ich voll verstehen. Ich glaube, es ist auch absolut normal, dass du dich so, äh, gefühlt hast oder fühlst, denn man muss sich ja auch klarmachen: „Hey, wenn man vorher noch nie, äh, in Berührung gekommen ist damit, dann, äh, steht man da ohne Fähigkeiten, ähm, die man auf die man sich verlassen kann und die muss man sich erst mal aneignen“. Und ich glaube auch, dass die Angst per se, die du da verspürt hast oder diese Unsicherheiten, die du verspürt hast, sind eigentlich 'n gutes Zeichen. Man kann es auch als etwas Positives sehen, denn immerhin machst du dir Gedanken. Immerhin hast du Respekt davor gehabt und eben auch diese Unsicher Unsicherheitsgefühle, die zeigen ja auch, dass du dir wirklich, ähm, sage ich mal, genug Gedanken gemacht hast, weil du weißt, dass es 'ne wichtige Situation ist, wo man auch, ähm, an andere denken muss und, äh, das kannst du dir auf jeden Fall zugutehalten. Und insgesamt eben auch, ähm es ist ja auch im Leben absolut normal. Du hast ja auch gesagt, ne, dass du hast ja auch schon, äh, einige Jahre verlebt und da hast du ja auch, äh, deine Lebenserfahrung gesammelt und weißt: „Okay, das gehört nun mal dazu“. Und eben, wenn du auch deinen Erfahrungsschatz ha äh, hast, dann weißt du eben auch: „Okay, man kann sich eben auch verbrennen, aber es kann auch mal positiv sich entwickeln“. Und das klang jetzt auch grade so, jetzt zum Beispiel mit der einen Person, die etwas jünger ist, ähm, deinem Enkel, soweit ich das jetzt, äh, richtig verstanden habe, hat sich das ja auch mal als positiv entwickelt. Also, Angst zu haben ist absolut normal. Es kann sich positiv, aber auch negativ entwickeln, aber es ist ja am Ende des Tages auch eine Erfahrung, die man eben mitnimmt, an der man auch wächst und, ähm, ich glaube Unsicherheiten entstehen eben dadurch, dass man einfach in 1. Linie das Gefühl hat: „Ich kann das einfach nicht. Ich kenne das nicht. Was wie soll ich mich da überhaupt, äh, ähm, mit beschäftigen?“ Aber, es geht ja auch, ähm, am Ende des Tages einfach darum, schrittweise vorzugehen. Also, wenn du kleine, äh, äh, Schritte machst, dass du zum Beispiel auch eben vielleicht mit, ähm, äh, ich gehe da mal davon aus, deiner Frau, äh, äh, dich einfach mit ihr auseinandersetzt, auch vielleicht Feedback mal einholst, ähm, wie das einfach von außen wirkt. Ob sie vielleicht dir auch 'n paar Tipps geben kann. Und ich glaube, ähm, alles läuft auch 'n bisschen anders, wenn man sich vielleicht auch 'n bisschen vorbereiten kann. Ich glaube, jetzt in der Situation war das relativ einfach in Anführungszeichen, weil du dir vielleicht schon 'n paar Infos reinholen konntest: „Hey, wie sind die denn eigentlich so?“ Und, ähm, ja, und ich glaube am Ende des Tages ist es das Allerwichtigste, dass du dir klar machst, du bist auch nur 'n Mensch, deine Unsicherheiten gehören zu dir und gehören zu uns allen Menschen, ähm, und, äh, dass es nichts Negatives sein muss. Hast du denn das Gefühl gehabt, es hat sich relativ schnell gelegt, jetzt zum Beispiel in der Situation oder hast du diese Angst eigentlich ständig in deinem Alltag?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. <chuckles> Ja, ja. Ähm, also, eine Angst hat die andere ersetzt, sagen wir mal so. Äh, also, wenn wir jetzt, äh, sage ich mal, unser Thema wirklich wörtlich und ganz offen nehmen, äh, Angst vor dem Unbekannten. Also du hast es schon angedeutet. Also, das hat sich so gut entwickelt mit meinem ältesten Enkel, der ist jetzt, äh, ja so 4 1/2, wird 5 im nächsten Frühjahr. Ähm, und, äh, wir hängen wirklich sehr aneinander. Ich hätte in meinem Leben nie vermutet, wirklich nie, ich hätte sogar Geld drauf gewettet, dass mir sowas passieren würde, ja? Äh, und das ist wirklich 'ne ganz, ganz enge Bindung und, ähm, ich sage mal, <chuckles> ähm, diese, hm, emotionalen Verkrustungen, die ich so im Lauf de des Lebens angesammelt habe, die lösen sich auf, allein durch den Kontakt mit dem Jungen halt, ja? Äh, also, das ist für mich 'n großer, großer Glücksfall. Ähm, da werde ich auch immer sehr gerührt, wenn ich darüber nachdenke. Aber jetzt hat die eine Angst, die also, jetzt habe ich nicht mehr die Angst, wie gehe ich mit dem um, ja? Also, mit den anderen beiden Enkeln, okay, da wird man sehen, ne, wenn die aktiv werden, ne, was man da so macht. Äh, ich fahre das erste Mal jetzt nächstes Jahr mit 2 Enkeln in Urlaub, das, äh, ist auch 'ne Premiere für mich. Aber ich mache mir immer Gedanken, ähm
Oh schön.
hoffentlich passiert denen nichts. Ja? Also, das das ist so 'ne so 'ne jetzt so 'ne, ähm, subtile Angst, die immer ich meine, äh, ne, also, äh, da da brauche ich keinem Vater, keiner Mutter was von zu erzählen. Also, ähm, die haben das wahrscheinlich auch irgendwie, äh, häufig und bei mir ist das so, ich denke da so viel darüber nach, also, „hoffentlich passiert da nichts“, ne? Und „hoffentlich habe ich immer die Augen offen, dass da nichts passiert“ und so, ja? Ähm, also, das das ist das, was mir immer noch so 'n bisschen, ne, also, so von hinten oder auf der Schulter, ne, mir ins Ohr flüstert, äh, ne: „Pass gut auf“.
Mhm. Ja. Ja. Das ist vollkommen normal. Also, ich würde sagen, mit der Beziehung, die du eingegangen bist, hast du halt eben die Tür geöffnet, wo dick und fett draufsteht: „Willkommen in der Elternschaft.“ Ähm, und, äh, grade diese Ängste, die du verspürst, ich glaube, das ist wirklich das ist, äh, wirklich ausm Textbuch für, ähm, äh: „Womit müssen sich Eltern rumschlagen?“ Und, ähm, du machst damit schon so 'n guten Job, das kann ich dir wirklich mal sagen, dass du überhaupt dir so viele Gedanken machst. Es gibt genügend Leute, die das vielleicht auch mal nicht ganz so extrem, äh, äh, sehen oder, äh, fühlen und das ist, äh, vielleicht auch manchmal gar nicht so toll. Und dass du dir so viele Gedanken machst und, äh, dir denkst, okay, du willst, dass sie sicher sind, dass sie sich gut fühlen, dass nichts passiert. Da bin ich mir absolut sicher, dass du das wuppen wirst, dass das gut laufen wird. Und grade, dass du ja auch gesagt hast: Hey, mit dem Kleinen, das hat dir so viel emotional zurückgegeben. Das zeigt ja auch, dass man, wenn man die Angst überwindet vor dem Unbekannten, dass es sich lohnen kann. Und auch wenn vielleicht mal in der Vergangenheit was nicht so gut lief, vielleicht hat es sich gelohnt, denn jetzt bist du hier und jetzt hast du 'ne Erfahrung gemacht, die so schön ist, dass es in dir echt was verändert hat.
<chuckles> Hm. Ja. Ja. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Also, es kann ich nur unterschreiben, ist genauso wie du sagst, äh, und das gibt mir natürlich auch, äh, Motivation, ähm, einfach das zu genießen, ja? Äh, diese Beziehung halt zu genießen und, äh, zu schauen, was da noch auf mich zukommt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, ähm, dass du mich da 'n bisschen auch noch, äh, argumentativ unterstützt hast. Vielen Dank.
Ja, es freut mich doch. Absolut und ich wünsche dir echt alles Gute und ich bin mir sicher, du rockst das auch mit dem Urlaub nächstes Jahr.
<chuckles> Ja, ich freue mich drauf. Danke.